Мгм. Хорошо хорошо. А теперь ещё такой можно вопрос? А вот скажи, если подарок, вот мы представим, что он не может быть вещью, вот чем бы он тогда мог быть?
Ну, какое-то впечатление тогда, если не вещь. То есть, э, м, какое-то вот путешествие было бы в идеале. Я бы с радостью маму отправила в Таиланд на пару недель, но этот подарок, к сожалению, мне не по карману, поэтому хочется что-то, в ну, в пределах сотни евро найти.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Хорошо. А как ты смотришь на то, что ты, допустим, может быть, и не отправишь маму в Таиланд, да? А, например, как вариант, да, э, подберешь ей какую-то фоторамку электронную, да, в которую она сможет сгружать фотографии из своих путешествий, и они будут постоянно ей напоминать о каких-то приятных моментов из путешествий. Что ты скажешь?
Слушай, у меня была такая рамка когда-то там лет, э, 15-20 назад. Я помню, что мне её дарили, но для меня этот подарок был какой-то бестолковый. И по-моему, я как раз отдала эту рамку то ли маме, то ли бабушке, но что-то в итоге в в нашей семье она, да, не прижилась совершенно.
Мгм. Мгм. Не прижилась. Ага. Ну и хорошо. И тогда этот не вариант, да? Но вообще, на самом деле подарок- это же, в общем-то, какой-то сигнал, да? И в знаешь, э, маме важнее, знаешь, что ты хотела сказать, чем то, что ты подарила, да? Э, можешь вот, допустим, если ну, вот, допустим, подбирая, да, допустим, перчатки те же самые, да, э, м, ну, можешь, допустим, сказать, что: "Вот этим подарком я хочу сказать тебе" и вот что ты хочешь сказать этим подарком?
Ага. А, хочу сказать, что, э, я, м, люблю свою маму и, м, хотела бы, чтоб её ручки всегда были в тепле. Вот. Э, ну и, в принципе, так оно и есть. Э, то есть тут ни ничего придумывать не надо. Просто мне кажется, что перчатки- это какой-то маленький подарок. То есть она даже мне сказала, что: "Ну, что-то такое, на 20 евро". Но я подумала, что это несерьёзно. Всё-таки такая маленькая сумма, мне хочется что-то ещё тогда. Если ей нужны перчатки- не проблема, но хочется что-то всё-таки дополнительное ещё подарить, чтобы, э, сделать этот подарок полноценным, ну и подороже.
Да. Мгм. Ну, смотри, дополнительное подороже ты можешь, э, совершенно, э, увеличить стоимость, скажем так, перчатка перчаткам, если хочешь, да, именно, да, за счет какой-то, например, спа-процедуры для рук. Потому что, э, ну, это можно опять-таки, да, преподнести под соусом, что: "Вот тебе перчаточки для рук и, э, чтобы они были у тебя в тепле, и и еще кое-что, чтобы твои руки оставались нежными". И вот что-то вот именно так активировать, да, этот подарок через какие-то эмоции, которые связаны с теплотой маминых рук. Как ты к этому относишься?
Так.

Вот видишь. И таким образом, открытка с текстом, она будет вообще очень релевантна, поскольку она как будто бы ещё дополнительно даст сообщение от Деда Мороза. Как ты думаешь?
Да. То есть ты предлагаешь написать открытку не от своего лица, не от лица моей семьи, да, а от лица Деда Мороза?
Ну а почему нет? Это, знаешь, это мама взрослая, понимает, э, что Дед Мороз- это ты. Ты взрослая, понимаешь, что Дед Мороз- это ты, да? Ну, вот, э, знаешь, внести сюда какую-то нотку такую, знаешь, чуда какого-то, знаешь, а, м, чего-то, э. Ну, вот, знаешь, не просто подарок, не просто покупка.
Конечно.
Что скажешь?
Да. А. Ну, в целом это действительно имеет место быть. Э, я люблю, когда, м, это просто, э, что-то вот такое уникальное, не м, не банальный подарок, а в этом лежит и душа, и какой-то креатив. А, вот надо подумать, как еще можно сделать этот подарок более креативным и необычным. А, может быть, вообще одеться в Снегурочку, мужа моего нарядить в Деда Мороза, что-нибудь такое придумать?
Э, прекрасно, понимаешь? И это так в таком случае такой подарок, да, он будет уже ценен не только самим подарком, да, а вот этим эмоциональным окрасом, который вы туда внесёте, да? Потому что, ну, то есть через какое-то время мама может и забыть про эти перчатки, да? Но вот это состояние, да, она, да, что вот там: на какой-то Новый год мне там моя дочка, да, там такое устроила шоу со своим мужем. И это было так забавно. Ну, то есть, знаешь, это эмоция, а эмоция закрепляется в памяти и не зависит от того, что ты подаришь.
Да, наверно. Да, я согласна, что последнее время, может быть, э, новогодние праздники стали какими-то, а, более взрослыми, рутинными. То есть какого-то волшебства, которое было в детстве, когда я была ребенком, уже вот в современных праздниках, по крайней мере, в нашей семье, нет. Вот. Но если это всё вспомнить, как раньше, э, родные же тоже готовились заранее, какие-то сюрпризы подготавливали для маленьких детей. То можно то же самое возобновить, и это будет еще и, м, как-то возвращать в прошлое, в какие-то приятные воспоминания. И действительно, это может всё остаться в памяти на долгие года.
Да.